E 10 vezes não dá tempo de você fazer tudo. Sabe, é um pouquinho complicado. <chuckles>
Entendi. Ah, sim, ah, uma coisa que eu acho importante entender é, você se sente cobrada ou ou como é que você se sente em relação a dizer o: "Não.", assim? Ou, tipo: "Eu não estou afim.", hã, ou aquele dia: "Eu eu eu não estou muito afim e não quero ir.", como é que fica isso? Eles te cobram ou tu te cobra também, assim: "Poxa, eu devia ter ido.", como é que é?